ああ、そうですね。うんと、まず出費の中で一番大きい出費になりそうなのは何ですか？
うん。うん、なんえっと、もう転勤族なんですよ自分が。なので、どこに行くか分からなくて。ただ、もし実家から通える範囲だったら、まあ、多分、家賃とかは大丈夫なんですけど、僕はもうずっと車が欲しくて頑張ってきたっていうのもあって、で、だ多分、実家暮らしだったら、多分その車の維持費とかかな。で、まあ、もし地方で転勤族とかなったら、まあ、家賃とまあ、家賃補助があるんで、まあ、他の会社に比べたら軽いかもしんないですけど、まあ、やっぱそこらへんかなと思いますね。
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。 はい。ええ。 うんうん。はい。 はい。 はい。